Ecco e magari nessun italiano. Ehm, riesci ad ordinare? <chuckles> Come fai a ordina <chuckles>
No, no, ma Riesco perché ut utilizzo Google Lens che è appunto se tu col telefono inquadri il menù, te lo traduce in dei modi anche comici a volte. <chuckles>
Fantastico. Eh infatti, ci vuole anche un po' di fantasia, eh, a volte per interpretarli.
Però ho, uhm, ho Ho imparato i piatti quelli più buoni che mi piacciono e quindi tendo sempre a prendere quelli ora. <chuckles>
Ho capito, fantastico, ehm, queste però no sono ricette nuove che sono entrate nella tua vita di recente. Ehm
Sì, sì, sì.
e invece qualcosa che ti viene non so, dai genitori, da o ancora dalla nonna, qualcosa che porti con te.
Ehm, dai dai sai dai genitori, ehm, no, perché allora cucinava sempre mia mamma, quando stavo con i miei e lei odia cucinare, cioè proprio lo fa perché è costretta, o che, cioè lo de sentivam
Oh no, quindi erano quei pasti preparati per dovere che dovevano sfamarti ma e basta, <laughs> non deliziarti o
Sì, faceva tipo mi ricordo la sua ricetta di pasta e lenticchie era fai la pasta, ehm, la fai bollire così, la scoli, quando è pronta ci proprio ci rovesci la latta di lenticchie dentro e mischiava e quella era la paste
Eh un po' di olio e andava bene dai, magari un po' di piccante. <chuckles>
Vabbè, ehm, e e io lo mangiavo. Ehm, poi s però andavo dalla nonna e le dicevo: "Eh, guarda nonna, la mamma fatto la pasta così". E lei proprio sveniva, cioè <laughs> devi che proprio moriva dentro, ehm, diceva: "No, adess"
<chuckles> Sarà perché la mamma non aveva sufficientemente tempo hai mai pensato a dare una giustificazione? O la vivi ancora malamente questa <chuckles>
Certo, certo. Io No, io son sempre grato, lo sarò per sempre, perché comunque lei lavorando, tornava magari stanchissima dal lavoro così e comunque ci provava odiandolo, quindi era ancora più bello perché cioè era, uhm, un gesto ancora più d'amore, perché appunto lei detestava farlo, ehm, quindi no, ho sempre apprezzato figurati. Poi quando andavo da mia nonna invece, magari mi diceva: "Ah dai, ti insegno io a farla così quando vai a vivere da solo, te la sai cavare". Perché comunque cucinare è una skill è un'abilità da avere, cioè perché
Sì. Eh beh certo eh, e non è che si impara così guardando su Giallo zafferano o qualche <chuckles>
Ehm, Gia Giallo zafferano parliamone guarda che io, ehm <chuckles>
Cosa pensi di di questo ti piace? È è affidabile secondo te o meglio il libricino della nonna?
No Eh il libricino della nonna tutta la vita, Giallo zafferano ni, cioè dipende chi c'è, perché hanno veramente tantissime persone che comunque collaborano con loro, ehm, e alcuni sono molto bravi.
Sì, hanno hanno gli u quelli ufficiali, no? Quelli ufficiali però poi c'è anche il pubblico che può condividere delle rice
Ah sì, è vero, è vero. Quello sa che non l'ho mai approfondito. A me piace tanto Aurora, che è una delle ragazze di di Giallo zafferano, e lei mi piace, mi rilassa proprio guardarla. Ehm, ho provato da alcune ricette sue, ehm, sì, erano buone. Altri mi sembrano un po' buttati lì che, ehm, cioè potrei farlo benissimo anch'io che comunque non non faccio il cuoco di lavoro, capito, cioè
Ah.

Una persona saggia quindi, che ti ha tramandato questi insegnamenti. Cosa cosa cucinava la nonna? Cos'è che ti ha insegnato?
Saggissima e Eh la nonna la nonna faceva tutto incredibilmente buono. Io provavo, poi, a replicare e non è mai venuto come quello che faceva la nonna. Ogni tanto, si è avvicinato, però, vabbè, è già un traguardo quello. Lei faceva tutto, pro proprio, mi ricordo m io mi mi da piccolo, mi mettevo lì con lei e: “Dai, ti faccio vedere adesso”. Impastava, faceva tipo li gnocchi. In 10 secondi, lei faceva, non so, mhmm, chili di gnocchi, cioè, <laughs> ta, ta, ta, velocissima. E e io guardavo. Sì.
Mh. Ah, wow. <laughs> Eh, l'esperienza, eh, si vede quando c'è.
Sì, sì, lei cucinava da quando era proprio bambina, quindi, figurati. Ehm, mi ha f trama cioè, mi a mi aveva regalato, che lo conservo ancora, un quadernino scritto a mano da lei con varie ricettine. E la cosa la cosa be tutte ricette semplici, tipo la pasta con i broccoli, la pasta e ceci, no, tutte così, senza nemmeno una dose. La cosa bella è quella che c'è scritto proprio: “Prendi una bella cipolla”, come se fosse una cosa oggettiva, no? <laughs>
Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì. <chuckles>
Tutto quanto basta di sale: "Prendi un bel pizzico di sale, metti un bel po' di pepe", cioè tutto così. Ehm, quindi niente, ogni tanto me lo sfoglio per
A occhio, no, a occhio. E anche la qualità, non so, la cipolla non una cipolla di tropea, non, una cipolla dorata del non lo so, sai com bella, bella. <chuckles>
Tutta la sensibilità. No, bella, una bella cipolla. <laughs> E niente, quindi, sì, mi ha un po' insegnato le basi, appunto, che ne so, per fare, magari, anche solo una minestra di di legumi, mettiamo, no, quindi, fai tutto il soffritto, metti gli odori, mi raccomando, la salvia, il rosmarino. E e, poi, è bello perché è tu, una volta che hai imparato la tecnica base, ehm, puoi scambiare tutti gli ingredienti, puoi dire: “Faccio che n”
Sì. Sì. Puoi replicarla e creare n n nuovi tipi di zuppe con sapori diversi, colori diversi.
Sì, sono infinite combinazioni perché puoi mettere il farro con i fagioli e e la salvia, oppure vuoi farti le lenticchie con gli spaghetti spezzati, anche, che è l'unico caso in cui si può spezzare la pasta proprio per legge italiana. <laughs> E sì, ehm, niente, poi, io mi sono appassionato tanto anche a poi, a parte de le cose tradizionali, un po' le ricette, magari, del Maghreb, oppure mediorientali, che, anche lì, ci sono tante zuppette un po' speziate, molto buone.
Okay, oppure? Ah, fantastico. Ah.